Sì, però voglio dire, uhm, magari ci sono stati in tanti altri ambiti dei salti esagerati, no, de del e inv invece in un am in un aspetto così importante, perché alla fine allora, secondo te nell'arco delle ultime generazioni non c'è stato già un'involuzione e un peggioramento drastico?
Sì. Sì, sì. Sì, dimmi. Eh. <lip trill> E mhmm, è difficile dirlo.
De uhm, d di delle condizioni del pianeta in generale, okay?
Allora, delle condizioni del pianeta sicuramente c'è stato, ehm, ovviamente, perché non è che si parla solo delle conseguenze che hanno avuto i no i no gl cioè, <tsk> come si dice, mhmm, le cose che son successe in questi anni sono conseguenze che derivano da tantissimi anni, no. Quindi non possiamo dire che se
Eh, però ti voglio dire ti faccio un esempio che magari t è un po' più incalzante pe così capisci a cosa mi riferisco, sono stata troppo generica, scusami. <chuckles> Ehm, allora secondo te è anco ha senso che continuiamo a fare esperimenti nucleari nel deserto del Sahara, come fa la Francia?
Okay, di dimmi. Io di questo non me ne intendo perché non non mi informo così tanto su queste cose qui, purtroppo. Però sicuramente sicuramente no, perché comunque le cose nucleari non è che fanno benissimo, né a noi né al pianeta.
Eh, però tipo Non c'è una maniera di smaltire le conseguenze, capisci? E adesso, uhm, queste microparticelle altamente tossiche, ehm, attraverso il dese i i deserti dai con i venti vengono trasportati in Europa.
Mh-mh. Sì. Sicuro. Come anche quello l'evento di Chernobyl, tutto quanto è arrivato dappertutto. Cioè, col vento, con la pioggia.
Eh, eh, non impariamo, non impariamo nulla, quello che ti voglio dire. Capisci?
No, quello quello sì.
Cioè, ci sono sempre degli interessi superiori. Per esempio, allora, uhm, le le grande fabbriche che hanno bisogno del delle acque del mare per il raffreddamento
Ovviamente. Sì. Mh-mh.